Ya, halo selamat pagi.
Halo! Iya, halo. Selamat pagi juga. Mhm.
Selamat pagi, Mbak, gimana sehatkah hari ini?
Sehat dan semangat sih mau ngobrol-ngobrol juga kan, eee, seharian nih ngobrol-ngobrol.
Mhm mhm. <laughs> Iya iya. Heeh, Alhamdulillah sehat.
Iya, Masnya gimana kabarnya Mas? Mhm, oke.
Alhamdulillah sehat juga, heeh. Kalau, mmm, kita pagi-pagi enaknya ngobrolin apa nih?
Oke, heeh. Okelah. Mhm. Pagi-pagi ngobrolin enaknya, eee, selalu ya, tentang makanan. Nah, saya selalu semangat sih kalau ngobrol tentang makanan, Mas. Tapi ya, tapi mungkin ada ininya, ada fokusnya. Nah, saya tuh mau nanya nih, Mas, penasaran, makanan Mas tuh, eee, merayakan kalau ada perayaan ya, bisa perayaan, eee, agama, bisa atau mungkin perayaan dengan pasangan, atau bahkan keluarga tuh, ada enggak makanan khas yang selalu ada di perayaan tersebut?
Mhm mhm. <laughs> Heeh heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm.